Tu sais, je discutais, heu, avec heu, une amie, on parlait, ben tu vois, tout ce qui est aspect, heu, financier, heu, heu, des d parfois la difficulté financière et aussi l'aisance. Et heu, mmh mmh e exa exactement c'est un sujet important que je trouve un peu tabou à mon sens. Et tu vois, moi, je me je me disais que, heu, avoir aujourd'hui une situation stable et elle-même être aisée financièrement, ça pouvait nous ouvrir beaucoup plus de perspectives dans la vie. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui? C'est bien de parler de l'argent, hein. <laughs> Hein? Heu, personnellement, oui, heu, je je suis tout à fait d'accord. Heu, mais, personnellement, je pense aussi qu'on est actuellement en train d'avoir comme si une société qui cherche plus le côté, heu matériel, l'argent, et ne cherche plus, heu, la manière, comment le faire, comment l'avoir, avoir, je sais pas si, heu, on est dans cette folie.
Oui. Mmh mh. Chut! Bon